¿Y a ti qué te hace priorizar familia sobre trabajo, o viceversa?
Bueno, es un buen tema porque, claro, es un tema con el que batallo todos los días, ¿verdad?, eh, priorizo a la familia cuando hay un evento único o irrepetible. En este caso, por ejemplo, una obra de teatro, algo que sea específico con la escuela, o el cumpleaños de de mi mujer, o algo específico con su familia, ¿verdad?
Okey. Mm. Ujú, ujú. Un buen punto manejas, algo que es irrepetible.
Así es.
Claro, que se da una vez en la vida, ¿no?
Así es, pero también. ¿qué tal cuando me salen proyectos grandes que me requieren y me absorben muchísimo tiempo?, pues también, les tengo que dar su prioridad, ¿por qué?, porque es el que me da dinero para gastar y mantenerlos.
Exactamente, exactamente, para que ellos tengan una buena calidad de vida.
Bueno, entonces, por eso le doy prioridad más que nada Yo digo que, a la vez, a los 2 se les tiene que dar, a la familia y al trabajo, darles sus tiempos, pero no enfocándose solo en una cosa. Digamos: "Bueno, tengo que traer dinero a la casa", pero
Claro.
pues tengo que dejar, da dejar un tiempo durante el día de calidad para las personas que más quiero, ¿verdad? Eso es lo que hago.
Claro, claro. O sea que, digamos, vas cambiando según la situación.
Sí, exactamente. Bueno, e e exactamente así lo hago si quiero que gane el trabajo. Por ejemplo, gana cuando hay un proyecto con una fecha de entrega que es demasiado inmediata, o que impacta directamente en el sustento de mi equipo. O sea, o en el caso, si trabajo con equipo, eh, siento una responsabilidad enorme con la gente que depende más que nada de mis decisiones. Es una presión fea, pero a veces es necesario, ¿verdad? Y yo ahí le pido a mi familia un poquito de comprensión y también de su apoyo.
Ujú. Okey. Claro. Sí, claro. Claro, o sea, eso eso es lo mejor, ¿no?, ir valorando la situación en una y otro caso, ¿no?
Así es.
Y cuando te enfrentas a esa disyuntiva, ¿qué criterios te sirven de guía en el momento? ¿La urgencia, el dinero, el vínculo afectivo, la responsabilidad moral? ¿Qué co cómo los vas pesando?
Bueno, trato de combinar un poquito de todo, sobre todo cuando veo que y y y si me llega por ejemplo el estrés laboral, eh, me está haciendo una persona a veces irritable, entonces, tengo que, mm, manejarlo, y calmarme y no ser impaciente, y para ahí ¿para qué?, pues, para que mi trabajo sea destacado, y obviamente que mi familia no sea afectada y no salga dañada en un momento de de irre irribi ¿cómo se le diría?, irritabilidad, y no explotar en contra de ellos, ¿verdad?, o de las personas en mi trabajo que me rodean, o que me apoyan en esto.
Okey. Ujú. Claro. Sí, por supuesto. Jum. Ujú, ujú, ujú. Oye, ¿y podrías contar sobre alguna vez concreta en la que elegiste a la familia sobre el trabajo, o al revés, que elegiste el trabajo sobre la familia?
Bueno.
¿Qué pasó después? ¿Cómo te afectó emocional?
Bueno. Hay cosas que sí, yo sé que les tengo que dar prioridad a toda.
Ajá.
Pero también eh, estoy co no, no, no, no siempre se puede. Hay hay cosas que que te pierdes, por ejemplo, no sé. Un festival de los hijos. Y tú sabes que, pues, es durante el día, durante horarios de escuela, pero también son horarios de oficina. Entonces, tratas de mantener ese equilibrio o, por lo menos, salir corriendo de lo que tengas que hacer para llegar, pero después te pres Sí.
Pero no siempre se puede. Claro. Pero, ¿te ha pasado?, o sea, ¿tienes algún caso concreto? Sí.
Sí, desafortunadamente. Bueno, yo más o menos me organizo, trato de ser organizado. No siempre resultan las cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Que era el festival de mi niña y, obviamente, ya habíamos plana planeado mi mujer y yo que me iba a ir al trabajo, que ella organizara todo lo que necesitaba. Ya más o menos una media horita antes, pues, yo iba a trasladarme hacia el colegio, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué crees? Había manifestación de maestros. Yo por eso también odio a los maestros.
Así es. Ujú. Ujú. Claro. Ay no, bueno, ese es un clásico.
Ay, si no son los maestros es el 8M Ay, no. <laughs>
Ay, sí. Y si no, cualquier cosa, pero aquí las marchas están a la orden del día.
Entonces Sí. Sí, y ahora, pues, sí me irrité demasiado, tanto, tanto, que también me uní al bando de los que estaban gritando en contra: "Pues déjanos pasar, malditos", y esas cosas. Pues sí. ¿Qué haces? Claro, yo imagínate el estrés que tenía, 2 cosas
<laughs> Involuntariamente. ¡Pero por supuesto!
ya no llegué al festival de mi niña, y la otra, ¿sabes qué?
Ay, qué pena.
No podía regresarme a terminar el trabajo y cumplir con esa fecha. Ajá. Y todo por culpa de sus ideas locas que siempre tienen esos maestros, siempre tienen que ser los maestros. No sé por qué.
¡Dios, qué estrés! Sí. Que deberían estar enseñando a los niños.
Exactamente. Bueno, eh, no creo que sean realmente los maestros. Yo siento que por ahí hay algo político, ¿verdad?, pero, pues, de alguna manera los usan.
Si hay por atrás una mano, ¿no?, que mece la cuna.
Así es, entonces, pues, ¿ahí qué haces? ¿Cómo priorizo cuál cosa?, mi familia, el trabajo, pues, ya no hay de dónde. <chuckles>
No, no hay forma. No hay forma. Oye, pero dime, ¿qué pasó después?
Pues, más que nada ya
O sea, ¿qué hiciste?
Claro, pues me uní al bando de los <chuckles> de los que íbamos a repeler la <chuckles> el bloqueo, y entre todos, pues, ahí por ahí siempre sale el valiente ¿verdad?, el que siempre trata de organizar la situación y dice:"A ver, pues, somos somos más, vamos a quitar a estos muchachos", ya con groserías, ¿verdad?, y a estas señoras, muchachitas, ¿qué onda? ¿Quién se une?, pues, como que todos nos envalentonamos, y así como que emprendimos la carrera hacia ellos como la cargada y, ¿qué pasó con ellos?, salieron huyendo.
<laughs> <laughs> Ajá. Ajá. Ajá. Ajá.
Dije: "¡Oy!", pero ya yo sí, pero ya llevábamos como 3 horas, o sea, no creas que fue de inmediato.
<gasps> ¿En serio? Sí, sí, perso ¿y y también eran autos y y y peatones, y de todo, o o quiénes fueron los que se unieron contra ellos?
¡Claro! Los que estábamos en los autos, y también los mismos comerciantes, pues, porque los afectan, ¿verdad?, yo pienso que por ahí empezó. Ellos fueron los que empezaron porque eran como que los comerciantes de ahí, y obviamente pues, el bloqueo y las manifestaciones, y ese tipo de cosas les afectan porque en un pleito pues, les destrozan su negocio. Yo pienso que por ahí empezó, la organizada, ¿verdad?
Claro. ¡Claro!, no, bueno, oye, eso sí es histórico, que hicieron huir a los maestros.
No, es que, ¡ya!, ya, yo siento que en cualquier punto esto ya se salió de control, bueno por lo menos en mi país, y no siempre tiene que ser, o sea, a ver, seamos conscientes. En un trabajo yo pienso que de los mejores situaciones que tienen, son los maestros.
Sí. Ajá.
Porque tienen todo, absolutamente todo, trabajos, es más, ni siquiera trabajan todos los días, son trescientos sesenta y cinco días del año, solo su calendario es de 200 días cuando mucho, pero en entre esos 200 días tienen permisos, vacaciones, días festivos, y y todo ese asunto.
Sí. No. Sí. Sí, tiene muy buenas prestaciones.
Así es, entonces terminan trabajando 150 días, y de esos cin ciento cincuenta días, nada más son 5 horas ahí ante el los alumnos, ¿verdad?, <chuckles> entonces ¡y se quejan!
Claro. Oye, y volviendo al tema volviendo al tema, ¿crees?, ah, nos desviamos un poquito, ¿crees que tu decisión, eh, va cambiando según la etapa de la vida?, o sea, por ejemplo, cuando tienes hijos pequeños, o cuando tienes que cuidar a padres mayores, o estás recién empezando una carrera, ¿crees que esto cambia según la circunstancia?
Sí, sí, nos salimos un poquito, ¿verdad?, perdón. <laughs> Sí, sí, eh, muy buena tu pregunta, claro que cambia porque hay circunstancias a veces que te ofrecen un buen sueldo, dices: "Listo, voy a sacrificar el tiempo con mi familia, pero la recompensa es muy grande", entonces ahí hay como que un equilibrio, obviamente con mi mujer en algún punto no lo entiende, pero cuando de repente llego ahí, "Mira, chiquita, pequeña, mami", las cosas que uso para dirigirme hacia ella, ¿verdad?, <chuckles> "yo sé que me alejé por el trabajo, pero ¿qué te parece si te invito a la playa?", ¡pum!, pues ya cambió, ella <chuckles>
Ajá. Claro. <laughs> De la manera más cariñosa. Ajá. No, ya con eso.
Así es, entonces, como que también, si le di prioridad al trabajo, por ganar un poquito más, pues ella sabe ahora en bueno, con la experiencia, que va a tener su recompensa.
Ajá. Claro, claro, claro. O sea, esa es la forma, por ejemplo, que negocias con tu pareja, ¿y cómo negocias, por ejemplo, eh, con tus hijos?, que en este caso, pues, por los maestros no llegaste, ¿no?, o con la gente que depende de ti, tus colaboradores, ¿cómo lo negocias?
Exacto. Ay fue complicado, pero de alguna manera, este, lo resolví, obviamente tuve pérdidas por eso, ¿verdad?, pérdidas tanto económicas, como sentimentales porque es algo que hasta la fecha mi niña no me lo perdona: "Es que no fuiste", y cada que se acuerda, como cualquier mujer, que graban ahí en su memoria e e lo lo que más duele sí, me lo recuerda: "Es que no fuiste".
Ujú, ujú. ¡Ah, sí, claro! No, ¿y cuánto tiempo ha pasado de eso?
Pues ya casi 7 años, entonces sí, sí, pero, ¿sabes por qué lo hace?, por el chantaje, sabe que que que me duele ese momento, entonces, que por cuestiones mm.
¿Y te lo sigue recordando? ¡Ah! Claro. Porque quiere más seguido a la playa.
Exacto. Y no sólo eso, pues que le compre alguito por ahí, ¿verdad?, que la saque de de compras, y y ya ya ya con eso yo sé que se le va a olvidar, ¿verdad?, pero pues, yo sé que también es un chantaje.
<laughs> Ajá. ¡Claro!, hasta que se lo vuelva a recordar. <laughs>
Exacto. <chuckles>
Pero, ¿tú pones reglas, límites?
<chuckles> Desde luego que sí. Desde luego que sí, eh, ah, es un asunto que, a lo mejor, no lo hemos podido ni superar, ni olvidar, entre mi familia y yo, tal vez mi esposa sí ya lo ya lo superó, y está de acuerdo conmigo, y también en, eh, yo pienso que en ese tipo de chantaje, eh, me ayuda.
<coughs> Sí.
Me ayuda a
Sí, porque además es una situación que no estaba en tus manos.
Sí, exacto, exacto, entonces pues ya ya sabe que le tengo que dar prioridad, si a la familia o el trabajo.
Claro.
Más que nada lo trato de hacer apasionado y estar con ellos, y estar también cumplir con mi trabajo ¿verdad?
Claro, pero digamos que es un dilema constante, ¿no?
Sí, sí, sobre todo, es un dilema muy co constante sobre todo cuando, por ejemplo, noto que mis finanzas están tambaleantes, ¿verdad?, entonces yo digo híjoles ahí necesito echarle un poquito más de ganas al trabajo, o hacer doble trabajo, ¿por qué?, pues porque se vienen gastos, y los gastos esos no se detienen.
Claro. Ajá. Claro. Y hay que resolverlos.
Entonces así es, ahí ya llego a una negociación ahora con mi mujer, la saco digamos a cenar y algo, y ahí le explico toda la situación que, pues, eh, ni me espere para cenar, o para comer, o simplemente, pues, que me apoye y que me, eh, que me eche lonche. <laughs>
Ajá. Sí, por supuesto. Claro, oye, pero ahí tocas un punto bien importante, la comunicación previa que tienes con ella. E e eso yo creo que es superimportante.
Bueno, es que Sí, más que nada comunicación con ella, bueno se tiene que tener, pero yo lo veo así como una negociación, que nos tiene que favorecer a todos, ahí a todos, a mis hijos, a ella y a mi trabajo.
Claro. Por supuesto. Por supuesto.
Mm.
Por supuesto, y es ¿y ella, digamos, tiene esa comprensión también para ti?
Sí, ya, ya lo entendió, me costó trabajo, me costó como unos 7, 8 años, pero ya, ya, sí. Al principio era complicadísimo que, de repente, pue a ver, pues si se supone que hago trabajo en casa, ¿cómo es que de repente me voy a una empresa y me la paso todo el día, y a veces hasta las 3, 4 de la mañana ahí en? Y y yo, pues, de alguna manera para arreglar las cosas, le digo: "Mira, ven, me traes algo de cenar, tráele algo a a los muchachos, bueno, a mis compañeros que me ayudan, y y me ves que sí realmente estoy haciéndolo", bueno, porque siempre resulta las desconfiancilla por ahí, ¿verdad? <laughs>
Oh. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. <laughs>
Pero lo al
Claro, para que tú lo veas con tus propios ojos.
Así es, entonces manejando.
¿O sea, digamos que el tema de ella era más bien como un poco de inseguridad, un poco de celos, o sea, de de realmente estar haciendo esto, o estar haciendo otras cosas?
Claro. Pues el típico caso, yo le llamaría así, de que este muñeco se lo iban a ganar, <laughs> pero no, no, era trabajo.
<laughs> Por supuesto. Entonces ella ya lo ha comprobado y digamos que esa parte ella ya está más tranquila.
Ya. Sí, ya no, ya lo superó hace rato o sea, pero sí nos costó.
Ay, qué bueno, qué bueno. Y evidentemente esa tranquilidad ella la traspasa a los hijos.
Sí nos costó. Así es, y es ahora la que me ayuda, y ahora incluso es como que mi aliada en este en esos momentos de que, pues, no puedo estar con
Por supuesto, porque además eso necesitas también de una pareja, ¿no?
Sí, estar eh, tener aliados y no enemigos.
Así es. Oye, qué qué plática más interesante. Te agradezco mucho por por cubrir puntos tan importantes.
Muy buena plática también, oye, qué buena conversación tuvimos.